Kahvaltı senin için nasıl bir ritüel? Birazcık bahsedebilir misin kahvaltılarından?
Tabii. Ya, benim biraz kahvaltılarım değişik. <chuckles> Şöyle, eee, ben peynir yemiyorum. Hâliyle Türk kahvaltısından direkt, eee, ana madde kalkmış oluyor. <chuckles> Böyle olunca biraz da sıkıntı. Zeytin de sevmiyorum. Derken peynir, zeytin hani, o müthiş ikili, işte, ekmek arası peynir falan bende direkt iptal oluyor. Eee, benim biraz daha kahvaltılarım, böyle, eee, tatlıların çok olduğu, mümkünse sucuklu. sosisli, eğer abartacaksak hamurlu falan. Eee, biraz daha farklı, diyebilirim <chuckles>
Hı hı, evet. Anladım. <chuckles> Evet. Hı hı. Hımm. Anladım. Güzel. Yani, iii, aslında bu, Türk mutfağının kahvaltısı ünlü de bir kahvaltı fakat sen o ana, eee, maddelerin ikisini aslında sevmiyorsun. Dolayısıyla, ııı, çok daha farklı bir kahvaltı sistemin var anladığım kadarıyla. İii, şimdi kahvaltıyı nasıl kurduğuna, neler yediğine birazdan geleceğim. O, çok merak uyandırıyor bende ama, iii, şeyi merak ediyorum: Kahvaltı senin için vazgeçilmez bir şey mi, böyle, bazı insanlar gibi? Her gün mutlaka kahvaltı eder misin?
Evet. <chuckles> Hı hı. Doğru. E, her gün ederim. Çünkü, eee, böyle, kahvaltı yapmadığımda ve 3-4 saat yani, kahvaltıdan kastım, hani, elbette bir şey atıştırmak, her daim, böyle, uzun uzadıya kahvaltı değil ama işte mesela bir kruvasan da olabilir. İşte, belki, böyle, eee, biraz mısır gevreği bir şey de olabilir ya da, işte, sucuk, bir omlet falan, değişebilir ama bir şey yemezsem, böyle, 2 saat sonra falan sanırım kan şekerim düşüyor. Yani bir şeyler oluyor, enerjim gidiyor; böyle, gözümün önünden, eee, böyle, bir şeyler geçiyor falan. Eee, elim sürekli bir şey arıyor. Yani mutlaka uyandıktan sonra, yani 1 saat içerisinde bir şey yemem lazım. Yemezsem, eee, böyle biraz enerjim düşüyor, diyebilirim. O yüzden benim için şart. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Anladım. Tabii. <chuckles> Hı hı. Tamam. Yani kahvaltıyı sürekli yapıyorsun, her gün yapıyorsun. En azından, böyle, hani, oturup ıb uzun uzadıya bir kahvaltı yapamasan da, iii, bir, en azından ağzında bir şeyler atman gerekiyor sabahları ama, iii, böyle sabah uyandığın gibi ilk düşündüğün şey kahvaltı mı oluyor yoksa kahvaltıdan önce de bir sabah ritüelin var mı öncesinde?
Evet. Hıı. Yani sabah ritüelim var. Eee, uyanınca kahveyi içmeyi seviyorum. Ama orada da şöyle bir ritüelim var: Boş mideye kahve içmeyi sevmiyorum. Eee, kahveden önce belki 1 tane bir bisküvi, 1 tane kurabiye ya da eğer hiçbir şey yapamıyorsam, işte, sadece 1 kaşık bir mısır gevreği gibi bir şey ağzıma atmam lazım. Çünkü boş mideye kahve içince, böyle, vicdan azabı çekiyorum. Sanki mideme zarar veriyorum ve o, böyle, üzülüyor gibi geliyor. Eee, ama kahvaltı niyetine değil, yani sadece şey diyorum ben ona "kahve altlığı". <chuckles> Bir altlık yapayım diyorum kahveye; 1 tane kurabiye falan yetiyor. Kahvemi içince de, böyle, doyasıya kahvaltı yapabiliyorum. Özellikle hafta sonları.
Hı hı. Hımm. Tabii ki. Hı hı. Hımm, tabii ki. Hımm, tabii ki. Hı hı. Güzel, anladım. Yani, daha çok, böyle, iii, ilk aslında şeyin, eee, odağın kahve, kahvenin arkasından kahvaltı yapıyorsun. Eee, ama dediğin gibi tabii boş karnına kahve, eee, aslında senin hissettiğin şey gerçek bir şey. Miden gerçekten rahatsız oluyor ve üzülüyordur boş karnına kahve içtiği zaman. Çünkü bayağı zararlı bir şey boş karnına kahve içmek. İmm, peki, böyle, gerçekten şeyi hissediyor musun? Günün geri kalanını etkiliyor mu bu, ııı, kahvaltının kalitesi senin için? Böyle, kötü bir kahvaltı yaptığında günün de birazcık daha ona odaklı, eee, ona oranlı gidiyor mu?
Evet. Üzülüyor. <chuckles> Evet. Hımm. Doğru, gidiyor biliyor musun? Yani önceden tabii bunu düşünmemiş ama şimdi sen söyleyince böyle gözümün önünden geçti o günler. Eğer mesela mısır gevreği falan geçiştirdim ya da, işte, bö ekmeğin üzerine bir, işte, Nutella falan sürdüm. Öyle bir geçiştirdim. Ya, böyle, bütün günüm bir koşturma hâlinde, böyle, bir dinlenmekten uzak, sanki, eee, sakin ve olağan gitmiyor gibi. Yani o benim için, böyle, farklı bir gün gibi oluyor. Ama güzel bir kahvaltı yaparsam. Of, inanılmaz. Uyuyana kadar keyfim yerinde oluyor. O midemde oluyor ya, böyle beni mutlu ediyor. Eee, o yüzden kesinlikle ne yediğim çok önemli.
Hı hı. Hı hı. He he. Hı hı. Tabii. <chuckles> Doğru. Tabii, yani sonuçta günün başlangıcı ve ilk yediğin şey dolayısıyla, eee, günün devamını da etkileyebiliyor. Onun motivasyonunu, onun kalitesini belki değiştirebiliyor gerçekten. Emm, peki, şimdi kahvaltını sen, böyle, çok Türk usulü yapmadığından bahsettin. İii, şimdi birazcık daha, böyle, anlatır mısın? Neler oluyor? Mesela daha böyle şey bir kahvaltıdan bah ikisinden de bahsedelim aslında. Eee, bir, böyle, işe gittiğin zaman aceleyle ettiğin bir kahvaltı sofrasından, bir de, böyle, hafta sonu belki eşinle dostunla oturup daha, böyle, uzun uzadıya ettiğin bir kahvaltıdan bahsetsek, 2 masayı da kursan bana böyle, gözümde birazcık canlansa, ııı, sevinirim.
Hı hı. Evet. Tamam. Hıı. <chuckles> Tabii, yani eğer işe falan gidiyorsam daha pratik, mesela hemen bir omlet yapabilirim kendime. Bu arada haşlanmış yumurta falan da çok sevmiyorum. Yani kahvaltıdan onu da eliyoruz. Yani, genel olarak böyle iyi pişmiş bir omlet, çok böyle göz göz yumurtayı falan da sevmediğim için, eee, çok pratik geliyor, 5 dakikada pişirebiliyorum omleti. Eee, genelde işe gideceğim zaman o olabilir ya da, eee, avokado, işte onu biraz tuzlayıp limonlayıp böyle kızarmış ekmekle avokado seviyorum. Eee, salatalık falan yanına, daha böyle, eee, biraz daha soft, hani, yumuşak bir, eee, günaydın yemeği olsun diye, eee, ya da eğer ki mesela biraz, ııı, sosis şeylerini de severim. Sosis kavurma falan yapıyorum bazen, böyle, baharatlı, eee, onu da yemeyi severim, pratik oluyor, hemen koyuyorum, kendi kendine zaten pişiyor 5 dakikada. Eee, bunlar biraz daha pratik kahvaltılarım ama, hani, mısır gevreğini falan saymıyorum, onlar artık çok kahvaltı da sayılmıyor zaten. Eee, belki kruvasan falan da olabilir, hani, giderken alabilirim yoldan eğer çok geç uyandıysam ve geciktiysem. Yani, ııı, hani erken ve, eee, böyle, ıs çabuk evden çıkmam gereken zamanlarda bunları söyleyebilirim.
Tamam. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Tamam. Çok güzel. <chuckles> Evet. Tabii, tabii. Hı hı. Anladım. Hı hı. Anladım. Çok güzel. Bu, ııı, daha böyle pratik kafanda oluşturduğun böyle ufak tefek zaten belli ki, m menüler var ve, eee, böyle, aceleyl acele ile yapman gereken ya da daha hızlı yapman gereken kahvaltıları o şekilde hallediyorsun. Hatta bazen dışarıda da hallettiğini söyledin böyle yol üzerinde giderken bir şeyler alıp yediğini. İmm, güzel, şimdi, o sofralar birazcık daha canlandı gözümde ama, şimdi, şeyi de merak ediyorum. Böyle, daha uzun oturup, böyle, sofrada zaman geçirdiğin, daha, böyle, kurması da uzun, toplaması da, yemesi de... Her şeyin uzun olduğu bir kahvaltı, iii, nasıl oluyor senin için?
Evet. <chuckles> Doğru. <chuckles> Hıı. <chuckles> En sevdiğim. <chuckles> Ay, hangisini saysam şimdi önce? <chuckles> Hepsi benim bebeklerim. Iıı, ilk başa menemeni koyuyorum. Şöyle bol domatesli, biraz sulu böyle bana bana... Ay, çok severim, menemen çok severim. Yani, uzun uzadıya bir kahvaltı yapacaksam eğer, eee, menemen hatta mümkünse sucuklu menemen. Uf, şu an bile canım çekti. <chuckles> Sen söyleyince acıktım. Eee, sucuklu menemeni çok severim. Pazar kahvaltılarında falan çok güzel oluyor. Eee, onun dışında hamur çok seviyorum ben ya. Böyle, yeni pişmiş sıcak poğaça olabilir. Böyle, biraz yağlı yağlı açma olabilir ama evde pişecek, hani, o pazar kahvaltısına yetişecek o. Gözleme. O! Mükemmel olur, bak; gözleme pişi... Bunlar beni direkt fethediyor yani. Benim için iyi bir kahvaltıda bunlardan biri mutlaka olmalı. Eee, yani pişi falan olursa, böyle, reçelle yemeyi çok severim tuzlu bir pişiyi. Eee, onlar da beni çok mutlu ediyor diyebilirim. Bunlardan biri baş köşede olacak. Hatta mümkünse hem menemen olsun hem böyle yanına gözleme falan olsun. O çok güzel olur. Imm, yani sofrada genelde, eee, tatlı kesin ararım. Eğer mümkünse böyle, çilek reçeli, vişne reçeli falan çok severim. Eee, bal, tereyağı çok severim eğer yemeğin üzerine, eee, çok keyifli oluyor. Ama şey aramıyorum işte ya, peynir yok, zeytin yok, işte, eee, yumurta çok aramam böyle pazar kahvaltılarında zaten hafta içi yediğim için. Böyle, bol tereyağlı falan bir sucuk olabilir o da çok güzel olur. Eee, bunların hepsi, ya, hepsi aynı anda olsa bile olur yani, hepsini yiyebilirim aynı anda. <laughs>
<chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. A! <chuckles> Hı hı. Hıı. Tabii. <laughs> Hı hı. Anladım. Evet. <chuckles> Hıı. Tabii tabii. <chuckles> Çok güzel. Hı hı. Tamam. Güzel. <chuckles> Çok iyi, yani aslında bahsederken, ııı, b bu bahsettiğin şeyleri ne kadar sevdiğin böyle sesinden anlaşılıyor. Eee, <chuckles> eee, bu özellikle hamur işleri vs. eee, gerçekten kulağa çok hoş geliyor ve cidden böyle, aslında gerçekten ağız sulandıran yemekler yani çok da ü üzerini örtmeye gerek yok. Eee, her ne kadar sağlıksız da olsa
Değil mi? <laughs> Evet. Değil mi? Türk kültürü olarak bu konuda e şanslıyız yani. <chuckles>
Evet, yani, her ne kadar sağlıksız da olsa, her ne kadar böyle sabah yenecek şeyler olmasa da aslında baktığında, ııı, gerçekten, ııı, Türk kültüründe böyle çok yer etmiş şeyler ve, eee, o alışkanlıklar sebebiyle de, eee, insanın kulağına çok güzel geliyor. İii, tamam, yani aslında ilk etapta şey demiştin ama Türk
Evet. <chuckles> Hı hı. Çok doğru.
mutfağını, eee, yani Türk kahvaltısından birazcık uzak, ı duruyorum demiştin ama bu kurduğun sofra Türk sofrası aslında. Iıı, peki şu anda yurt dışında yaşıyorsun, değil mi?
Tabii. Evet, yurt dışındayım. Çok özledim birçok şeyi. <chuckles>
Hı hı. Eee, <chuckles> evet, onu söyleyecektim. Aslında şimdi yurt dışında ettiğin kahvaltılar, eee, la Türkiye'deki kahvaltıları karşılaştırdığın zaman Türkiye'deki kahvaltıları özlüyor musun?
Hımm. Özlemez miyim? Yani, ı beni burası geliştirdi. Ben bir üst seviyeye geçtim yurt dışına gelince. Benim bilmediğim yeteneklerim ortaya çıktı. Böyle, çok güzel açma falan yapıyormuşum ben. Hiç yapmadığım şeyleri o kadar çok denedim ki çünkü, yani, hani, Türkiye'de giderim, eee, 1 böyle, sevdiğim 1-2 tane fırın var, hani, güvendiğim, ııı, titizliğine, giderim oradan açmalarımı alırım ya da, işte, ekmek hamuru alırım mesela, alırım onu evde pişi yaparım ya da bir şeyler yaparım. Eee, çok daha pratik oluyordu tabii ki Türkiye'de bu işler ya da annem yapar zaten, hani, çok bana gerek kalmaz. Burada o kadar özlüyoruz ki bol bol yapıyorum, işte, a açmalar, hamurlar. Kilo aldık vallahi buraya geldik geleli. Eee, olabili hatta sucuk bile yaptık, yani, çok sucuğa benzedi denemez ama yakın bir şey oldu. Iıı, böyle, baharatla falan bolca buzluğa atarak değişik denemeler yaptık. Eee, yani, böyle, değişik yeteneklerimiz, ııı, arttı, üst seviyelere çıktık bol bol yiyoruz. Çok uzak kaldık denemez, ilk 3 ay falan çok uzak kaldık. Sonra çözdük. <chuckles>
<chuckles> Hı hı. Süper. <chuckles> Hı hı. Tabii. Doğru. Hı hı. <chuckles> <chuckles> <laughs> A! Hı hı. Süper. <giggles> Imm. Güzel, yani, o özlemi aslında, ııı, çok hızlı yaşamış ve fark etmişsiniz onun eksikliğini. O o sorunu da bir şekilde çözmüşsünüz anladığım kadarıyla ailenle beraber.
<chuckles> Yani, tabii, böyle, anne reçeli yok işte çok, eee, 1-2 çeşit sadece sucuk sosis bulabildik. Türk, ba ma şeyi buldum marketi buldum burada, oradan hallediyorum. <chuckles>
Hı hı. Tabii tabii. Hıı, süper. Harika, eee, güzel. O eksikliği, <sniffs> iii, fark edip sonrasında çözmüş olman gerçekten, ııı, aslında güzel ve ne kadar sevdiğini de gösteriyor o Türk kahvaltılarını. Imm, peki, böyle, kahvaltıyı... Mesela Türkiye'de şey vardır ya, ııı, hani, kahvaltı bir aile etkinliğidir ya da, böyle, arkadaşlarla yapılan bir etkinliktir her zaman. Iıı, sende hâlâ devam ettirdiğin bir gelenek mi bu yoksa kahvaltıyı tek başına yapmayı mı seviyorsun daha çok?
Hı hı. A ha. Evet. Hiç sevmem. Ne kahvaltı, ne yemek tek başıma hiç sevmiyorum. Bütün, mümkünse, yanımda hep biri olsun. Tek başıma yemek yerken çok mutsuz hissediyorum kendimi. Özellikle kahvaltı, hele o pazar kahvaltılarında ne kadar çok kişi olsak o kadar güzel oluyor. Böyle hızlı yapılan pazar kahvaltıları beni mutsuz eder. Yani, pazar kahvaltısı dediğimiz şey işte, 1 demlik çay bitecek, 2'nci demlenecek. İşte, ııı, yenecek bir daha yenecek yetmeyecek tatlılar yenip üstüne bir daha yenecek. Ya o kahvaltı böyle isterim ki, hani, 1,5-2 saat masada oturalım, sohbet muhabbet eşliğinde bir kahvaltı olsun. O yüzden, hani, ailemle, arkadaşlarımla falan olması çok daha değerli ve farklı tabii ki. Onu çok özlüyorum şu anda.
Evet. <chuckles> Hı hı. Tabii. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hıı. Doğru. Yani, evet, sosyal bir, iii, etkinlik de olması bunun, eee, beraber yemek yemek zaten, eee, hem kültürel olarak, aslında, Türkiye kültüründe, eee, hem de b bir insan şeyi olarak, özelliği olarak aslında beraber yemek yemek gerçekten, iii, hem güzel bir his hem de, iii, bir şeyler paylaşıyormuşsun gibi hissettiriyor gerçekten insana. Emm, peki bunun, böyle bu kadar sevmenin sebebi çünkü aslında bence biraz kültürel. Eee, sizin ailenizde de böyle büyük kahvaltılar, işte, iii, misafirli falan kahvaltılar yapılır mıydı? O günden kalma bir alışkanlık mı acaba sende?
Hı hı. Evet, öyle. Tabii, tabii. Yani küçüklükten beri. Bu arada benim annem kahvaltı delisi bir insan. Yani, böyle, 1 ay boyunca 3 öğün kahvaltı versen mutlulukla yer. Hiç demez ki "Ya, bir çorba içeyim, bir akşam yemeğim olsun." falan, hiç aramaz. Zaten, böyle, mesela, eve yorgun gelir, işte, ben yemek yapmış olurum mesela bazen. İşte der ki: "Ay, benim hiçbir şey canım istemiyor, ben kahvaltı yapacağım." Yani, eee, bayağı kahvaltıya âşık biri. O yüzden de o pazar kahvaltılarında o kadar uzun otururdu ki. Yani, hele bir arkadaşı vardı, böyle, oturup sohbet ettikleri. 09.00'da oturuyorlar, 15.00'e kadar. 6 saat ne yapıyorsun masanın başında? Eee, bi dünyayı kurtarıyorlar birlikte. Sohbet, muhabbet, k işte, kahvaltıyı da kaldırmıyorlar, masayı da, öyle duruyor. Eee, çok seviyor yani, bütün gün oturabilir o kahvaltı masasında. Bana da ondan geçti bence. Bütün küçüklüğüm öyle geçti çünkü.
<chuckles> Anladım. Hı hı. Hı hı. <laughs> I hı. Tabii, tabii. Çok iyi. <chuckles> Güzel. Yani, evet, bunu, böyle, annenin bu kadar seviyor olmuş olması, ııı, tabii ki sende de mutlaka bir etkisi vardır. Yani sonuçta o, ııı, paylaşımı görüyorsun, annenin ne kadar sevdiğini görüyorsun, o büyük ihtimalle içinde yer etmiştir. Dolayısıyla, imm
Hı hı. Evet.
sen de mutlaka etkilenmişsindir gibi geliyor.
E, bence de. Hı hı. Yoksa olmazdı.
İii, şeyi de merak ettim. Hıh. Tabii, tabii, doğru. Yani, özellikle bir de yurt dışında da bunu arıyor olman aslında büyük ihtimalle yine o alışkanlık belki de. Imm, şeyi merak ediyorum: Şimdi mesela karşında birisi olsa hiç kahvaltı yapmayan, sen de mutlaka şimdi kahvaltı yapamadığın günler oluyordur, insanlık hâli sonuçta. Eee, böyle anlatsana ona, şimdi kahvaltı yaptığın bir gününle kahvaltı yapmadığın bir gününü kıyaslasan, eee, hang ne ne niye kahvaltı yapmasını tavsiye ederdin o insana?
Doğru. Hı hı. Hıı. Yani çok mutluluk verici bence. Ya e yemek yemeye düşkün insan için çok önemli. Çünkü ilk öğününde uyandıktan 2 saat sonra çok sevdiğin tatları yiyorsun. E, tabii, enerji de veriyor, mutlu ediyor. Yani, böyle, uyandığında bir gözleme yese, bir menemen yese bence gününün mutsuz geçme ihtimali yok. Derim ki bir dene, sen gel, şu menemeni bir dene. <chuckles> Bak, nasıl değişecek hayatın, diye önerebilirim açıkçası.
Hı hı. Doğru. <laughs> Kesinlikle. <chuckles> Doğru, doğru. Kesinlikle katılıyorum. Sabah şöyle bir bir gözleme, bir pişi yedikten sonra gerçekten kötü geçmez o gün ya. <chuckles> Çok teşekkürler, çok keyifli bir sohbetti, çok eğlendim ben, çok sağ ol.
Evet. <chuckles> Doğru. <chuckles> Ben de teşekkür ederim, acıktım da sohbet ederken çok keyifliydi. <chuckles> Görüşürüz, hoşça kal.
<chuckles> Ben de öyle, görüşmek üzere.